Also, heutzutage ist es ja schon 'n bisschen schwer, etwas, ja, abzulehnen. Also, wie sagst du denn nein zu jemandem, ohne aber die Stimmung dabei zu zerstören?
Also, das ist auch 'n Prozess, den man über 'nen längeren Zeit oder eigentlich sein ganzes Leben lernen muss. Weil so 'ne perfekte Lösung für alle Situationen gibt's nicht. Hm, es gibt auf jeden Fall verschiedene Vorgehensweisen, würde ich sagen.
Okay, und wie sehen diese Vorgehensweisen denn so aus?
Also, die, die mir am besten gefällt, ist eigentlich mit so 'ner Mischung Humor und Ablenkung zu reagieren. Weil das wirkt relativ locker und man hat nicht diese direkte Konfrontation, wenn man jetzt einfach sagen würde: „Nein, lass mich in Ruhe.“
Ah, okay, interessant, Humor, okay. Und kannst du vielleicht auch so 'n Beispiel dafür geben? Also, wie kann man sich das denn jetzt vorstellen, wie genau du das meinst?
Na ja, wenn's jetzt 'n Kumpel ist, der vielleicht dazu neigt, öfters mal, ähm, irgendwas zu wollen, einfach aus Faulheit, ne? Und dann will er Aufgaben abgeben oder 'n WG Bewohner hatte ich damals auch. Ähm, wenn man da einfach irgendwelche Quatschgründe nennt, um so 'n bisschen abzulenken von der Frage, ob man jetzt ihm hilft, dann funktz also, klar, wenn man die Person dann auch kennt und weiß, die Person kann mit Humor auch was anfangen und versteht das, dann, äh, ist das eigentlich 'ne ganz gute Lösung.
Mhm. Okay, interessant auf jeden Fall. Also, findest du auch, dass es abhängt von da also, davon, wer grade unser Gegenüber ist, also, Freund, Familie oder keine Ahnung, Chef oder so?
Genau, deswegen gibt's da keine perfekte Lösung für das, ne, perfekte „Nein“, sondern man muss es immer anpassen. Und manchmal ist es natürlich auch deutlich schwerer, ähm, zum Beispiel im beruflichen Kontext, äh, da einfach „Nein“ zu sagen. Da muss man sich schon bisschen rantasten oder mit Fingerspitzengefühl vorgehen.
Mhm. Mhm, ja, das ist klingt auf jeden Fall sehr einleuchtend. Aber also, welche Worte oder Sätze, sage ich jetzt mal, funktionieren denn einfach bei dir am besten, wenn du mal Nein sagen musst und ja, auch willst?
Ja, also der Klassiker ist natürlich immer zu sagen, dass man keine Zeit hat. Ne, ist zwar auch sehr häufig benutzt von allen Menschen überall, aber damit wenn man jetzt gar nicht weiß, wen man da vor sich hat oder ja, wenn man zum Beispiel weiß, die Person hat jetzt keinen die die rückt nicht nach. Die sagt jetzt nicht: „Hey doch, äh, auch wenn du keine Zeit hast, jetzt, äh, hilf mir doch mal“, sondern man weiß, das könnte gut klappen. Da ist jetzt nicht viel Druck hinter. Einfach sagen: „Sorry, es tut mir echt leid, aber ich habe gar keine Zeit heute.“
Ja. Mhm okay. Also einfach sagen, dass man keine Zeit hat und wenn die Person auch, ich sage mal 'ne verständliche Person ist und ja dafür Verständnis zeigt. Aber na ja, nicht alle Menschen sind ja so. Also wie gehst du denn dann am besten damit um wenn du so 'n bisschen 'ne hartnäckigere Person vor dir hast, die halt trotzdem so nachhakt und sagt: „Ja komm doch, bitte. Mach doch." Ja.
Erst mal würde ich versuchen das einfach zu wiederholen und nur 'n bisschen anders zu formulieren. Also angenommen es ist jetzt 'ne Person, die ich, ähm, auch wirklich abwimmeln kann, weil's jetzt nicht ultra wichtig ist, wie wenn der Chef jetzt irgendwas von einem will, dann würde ich sagen äh, und und die sagt dann: „Ja, aber es dauert doch nur 5 Minuten.", ne? Und ich habe dann schon gesagt: „Nein, es geht nicht." Dann würde ich sagen, noch 'n bisschen freundlicher, entgegenkommender: „Ich würde Ihnen wirklich gern helfen, aber ich kann einfach grade nicht."
Mhm. Mhm, okay. Ja, doch. Klingt schon auf jeden Fall, ähm, sehr logisch. Aber ist es bei dir denn auch schon mal dazu gekommen, dass du nein gesagt hast und dabei doch die Stimmung auch 'n bisschen zerstört hast, sage ich mal?
Ja, das passiert auch mal. Also, irgendwann sollte man natürlich nicht irgendwie sich zum 10. Mal entschuldigen und dann immernoch sagen, dass man keine Zeit hat. Sondern man muss dann so 'n bisschen 'nen Kompromiss finden und vielleicht in Richtung Beruhigung der anderen Person gehen. Wenn die dann halt genervt ist und sagt: „Hey, das ist richtig kacke. Ich habe mich schon gefreut“ oder, ne, sowas in der Richtung. Ähm, dann sollte man halt versuchen zu sagen: „Okay, heute klappt's halt wirklich leider nicht, aber beim nächsten Mal kann ich das und das machen“. Oder beim nächsten mal bringe ich ihnen noch irgendwas mit als kleines Geschenk. Um so 'n bisschen um die Situation zu entschärfen. Ob man das dann beim nächsten Mal wirklich tut, ist ja nochmal 'ne andere Frage.
Okay. Mhm. Ah, okay. Also, quasi sich dafür entschuldigen, aber dann quasi auch, ähm, 'n Gegenangebot, sage ich mal, geben und sagen, dass man das dann das nächste Mal wieder besser machen kann und das also, dass man nächste dass man das nächste mal das auf jeden Fall machen kann. Okay, interessant, und ist hierbei auch wichtig, wie man das sagt, oder kann man das einfach sturztrocken sagen?
Mhm. Kommt auch wieder ganz auf die Person an. Also, 'ne gewisse Höflichkeit oder so 'n bisschen immer zu klingen, als wäre man so 'n freundlicher Butler oder s ne, so 'n Kellner. Ähm, das das wirkt schon mal besser. Weil wenn man sofort so 'ne kalt ist also, selbst wenn man 'n guten Grund hat, warum man jetzt gerade nein sagen muss, äh, das ist den anderen Leuten ja oft egal, ne? Wenn man dann halt einfach ganz hektisch ist und sagt: „Nein, ich äh, lass mich in Ruhe.“ Äh, das das ist immer der falsche Weg. Also, wenn man einfach so 'n bisschen sein ich sage mal, sein Ego auch zurückstellt, ne, und einfach s lieber einmal mehr höflich ist oder auch, wenn man gar nicht höflich sein müsste, trotzdem das ist, das macht's schon deutlich leichter.
Mhm. Ja. Okay, also, Ego zurückstellen, s freundlich sein dabei und, ja, auch natürlich darauf achten, wer denn jetzt unser Gegenüber ist. Okay, aber wie sieht das denn jetzt hm, ganz andersrum heraus? Also, wenn du jetzt jemanden fragst, zum Beispiel 'n Freund, und er dir auf einmal plötzlich nein sagt. Also, wie fühlst du dich dann dabei eigentlich?
Ja, das ist auch 'ne sehr interessante Frage. Ich neige eher dazu, dann wirklich nur um Hilfe zu bitten, wenn wenn's auch wirklich nicht anders geht. Wenn jetzt ich zum Beispiel für irgendwas 'n Auto mal brauche oder halt jemanden mit 'nem Führerschein, dann muss ich halt wirklich fragen, ansonsten lasse ich's einfach und versuche es selber zu lösen. Und in so 'n Situationen habe ich es eigentlich fast immer, dass es dann auch 'n Ja wird, weil ich halt eben nicht tausendmal wegen Kleinigkeiten frage. Aber in den ganz seltenen Fällen, wo ich doch mal 'n Nein bekomme, ja, bin ich schon ein bisschen betrübt, aber eigentlich kann ich's auch immer verstehen.
Okay. Mhm, ja, okay. Also, dein Ziel ist es dann quasi oder dein Lösungsanweg ist es quasi, dass du dann halt nicht so oft fragst, aber wenn du dann fragst, dass du halt was für was was, ich sage mal, Größeres fragst und dein Gegenüber das dann auch gerne macht. Aber, da ist ja jetzt doch interessant, mal zu fragen ähm, sind Freundschaften nicht eigentlich auch für sowas da? Also wenn wir jetzt genau explizit bei dem Thema Freundschaften jetzt blei also, bei dem äh, bei 'nem Freund, Freundin, was auch immer, ist es dort nicht eigentlich ja, gehört das nicht eigentlich dazu, auch so bei Kleinigkeiten einfach um Hilfe zu bitten und auch für die Freundin, den Freund da zu sein?
Mhm. Mmh. Also ich würde an sich erst mal zustimmen, ähm, aber das ist einfach meine persönliche Sache, glaube ich, ne? Ich gibt halt Menschen, die sind auch sehr ähm, ja so 'n bisschen wie Hundemenschen, ne? Wie: sie rennen viel rum, reden mit vielen Leuten und so bin ich halt gar nicht. Und deswegen ist es ist einfach 'ne charakterliche Sache. Also, ich ich schränke mich jetzt nicht selbst ein, sondern so bin ich halt einfach und frage generell einfach nur ab und zu mal, wenn's wirklich wichtig ist. Aber klar, Freunde sind auch für Kleinigkeiten an sich da.
Okay. Mhm. Ja. Ah, okay. Aber gefällt dir das dann auch nicht, sag ich mal, wenn, ähm, 'n ganz normaler Freund jetzt einfach, ja, dich ständig also, nicht ständig, aber auch so um Kleinigkeiten einfach, äh, Hilfe bittet?
Also, die meisten sind da eigentlich recht eigenständig. Ich hatte da mal einen, der wirklich oft wegen Kleinigkeiten gefragt hat und aber der war auch recht verständnisvoll. Von daher w war es da relativ leicht, ihn oder anfangs habe ich mir dann noch die Zeit genommen, aber irgendwann habe ich dann halt auch einfach ganz locker nein gesagt und
Mhm.
da gab's dann auch gar keinen Konflikt zum Glück.
Okay, das ist doch schon mal gut. Also, ne, dass dein Charakter so ist, sein Charakter so ist, aber dass ihr da trotzdem so die goldene Mitte gefunden habt, ist ja wirklich sehr gut. Und, äh, wie sieht's jetzt zum Beispiel bei dem Thema Beziehungen und Partnerschaften aus? Also, ist es dann also, ist da ein Unterschied, wie man dann zu dem Partner nein sagt, ohne aber ihn gleich oder sie gleich, ja, ich sage mal, ja, traurig zu machen?
Ja, das ist nochmal 'n ganz anderes Thema für sich. Da finde ich, ähm ja, sollte man auf jeden Fall nicht dazu neigen, äh, drauf loszulügen, weil man irgendwas nicht machen will. So ist, äh ist vielleicht das funktioniert vielleicht mal bei Freunden oder im im in 'nem beruflichen Kontext, aber in 'ner Beziehung ist das schon mal 'ne ganz schlechte Grundlage. Das heißt, wenn man dann wirklich nein sagt, weil's nicht anders geht, dann sollte man einfach ehrlich sein und sagen: „Ja, ich ich bin jetzt wirklich zu müde dafür oder ich habe absolut keine Lust drauf. Können wir 'n anderen Weg finden, dass ich 'ne andere Aufgabe übernehme und du das machst.“ Also, da, ähm
Ja. Ja.
muss man schon 'n bisschen genauer hingucken.
Okay, also, quasi ehrlich sein, nicht lügen und dann auch wieder, ich sage mal, 'n 'ne Lösung finden, also, dass man das einfach irgendwann anders macht, okay? Und ist doch schon mal klingt sehr interessant, aber was denn jetzt also, was würdest du denn jetzt tun, wenn deine Partnerin oder dein Partner auf einmal, ja, auch sehr hartnäckig ist und drauf besteht: „Ne, komm, lass uns das doch machen.“ Also, wie gehst du denn da mit der Situation um und würdest auch empfehlen, mit der Situation umzugehen am besten?
Also, wenn's, ähm, der anderen Person super wichtig ist und sie dann deswegen mega hartnäckig ist, dann würde ich halt schon sagen: wenn's jetzt keinen extrem wichtigen Grund gibt, dann sollte man einfach ja sagen. Die Frage ist halt, wie oft das passiert. Wenn jetzt halt bei jeder Kleinigkeit, ähm also, wenn es sehr einseitig ist und die andere Person dann immer wieder was verlangt und auch bei jedem kleinen Mist super hartnäckig ist, dann sollte man schon sagen: „Hey, äh, tut mir leid, aber ich brauche auch 'n bisschen mehr Raum für mich.“ Äh, oder man macht halt 'n Kompromiss und sagt: „Hier, das ist irgendwie dein Hobby. Da gehe ich super gerne mit dir zu irgendwas mit, obwohl ich das nicht interessant finde.“ Und bei den Kleinigkeiten, wenn's jetzt um irgend 'n Spaziergang geht, den man den die andere Person jeden Tag machen will, da sollte man dann auch einfach sagen: „Nein, ich habe einfach keine Lust da drauf. Und es tut mir leid, wenn dich das stört.“
Okay. Mhm. Okay, gut. Also, auch hier quasi einfach wieder ehrlich sein und auch sagen, dass man etwas mal nicht machen möchte. Ja, das klingt doch auch sehr logisch auf jeden Fall. Glaubst du denn, es ist auf Dauer schädigend für jemanden, ständig „ja“ zu sagen, obwohl man eigentlich gar nicht, ja, ich sage mal, ähm, möchte, nicht die Zeit hat, aber man kann einfach, ja, dem Gegenüber nicht „nein“ sagen. Glaubst du, das hat, äh negative Auswirkungen auf einen?
Mhm. Ja, vielleicht sogar auf beide könnte man sagen, ähm, wenn's immer wieder also, wenn's jetzt wirklich 2 Personen sind, äh, wo's immer wieder Fragen gibt und oder f äh, ja Wünsche und die andere Person sagt tausendmal „ja“, dann verselbstständigt sich das ja auch. Das heißt, irgendwann denkt die andere Person: „Ja, die andere Person sagt ja, immer Ja“, denkt dann auch: „Die hat auch immer Lust“ und dann gewöhnt man sich dran, obwohl eigentlich das für beide Personen nervig ist, weil die eine Person wird dann immer fauler, ähm, oder auch immer egoistischer, ne? Und die andere Person wird halt immer gestresster, weil sie halt immer „ja“ sagt, dann auch seine, oder ihre eigenen Wünsche und Ziele vernachlässigt, ihre eigene Zeit dann, äh, natürlich auch, äh, der anderen Person sozusagen schenkt. Also
Ah, okay. Mhm. Mhm.
wenn man jetzt wenn man das wirklich mag, ist es ja in Ordnung. Aber ich glaube, die meisten Personen würden dann schon profitieren, auch ab und zu mal „nein“ zu sagen.
Mhm, und, ähm, glaubst du denn auch dann also, du hast ja jetzt gesagt, „dass es für beide einfach schädigend ist“, weil der eine fauler wird und der andere, hm, ja, ich sage mal, immer mehr von sich gibt, obwohl er gar nicht so viel kann. Führt das vielleicht auch dazu, dass die Person, die ständig ja sagt, von der Person, die ständig fragt, quasi dass der Wert der Person nicht geschätzt wird und das vielleicht auch einfach für selbstverständlich genommen wird?
Mhm. Genau. Das das ist dann 'ne total problematische Folge davon und da ist es viel besser, wenn man auch frühzeitig merkt, ähm: „Hey, ich sage jetzt zu jedem Mist ja, warum mache ich das eigentlich? Will ich, dass die andere Person mich mag“, zum Beispiel, wenn man jetzt sich noch nicht so gut kennt. Äh, keine Ahnung, man ist vielleicht in 'ner WG zusammen oder neuer Freundeskreis, wo man's dann erst mal allen recht machen will. Aber man sollte dann schon relativ schnell auch überlegen, ob das, ja, für einen selbst gesund und gut ist oder ob das halt dann wirklich, ja
Hm. Ja. Mhm.
Weil letzten Endes verringert man ja auch so 'n bisschen seinen eigenen Wert. Wenn man so der Depp ist, der immer ja sagt, dann, äh, ist es vielleicht kurzfristig ganz nett und freundlich, langfristig halten die anderen auch dann vielleicht weniger von einem.
Mhm. Ja, auf jeden Fall. Und kannst du jetzt noch so einen Satz sagen, so 'n typischen Satz, den du auch gerne oft verwendest, um einfach solchen Situationen zu entgehen?
Also, ich würde sagen: „Hey, vielen Dank, dass du mich fragst,“ zum Beispiel, „aber ich habe grad einfach gar keine Zeit. Könnten wir vielleicht da noch mal morgen drüber sprechen?“
Mhm. Ah, okay. Also, quasi, wenn ich jetzt so zusammenfasse, erst mal sagen „danke“ und dann sagen, dass man „keine Zeit hat“ und sagt, dass man „das dann mal anders macht“. Ja, super, ist doch richtig cool. Mensch, danke dir auf jeden Fall. Es war wirklich sehr interessant.
Ja, sehr gerne doch. Ein war ein schönes Gespräch.
Genau.